Eh eh, entendi. É um processo, assim, normal mesmo, né, de ele focar mais aonde ele tem que melhorar. E aí quem está time que está ganhando, não preciso mexer, não vou me preocupar. Mas, mas, eu entendo, mas, eu acho que é importante, já que tu está trazendo temas, e se pra ti é importante, é só tu te preparar e convidá-lo. De repente, olha só, tu pode propor, assim, eu não sei como é que tu conversa com ele, não vai falar essas expressões, é óbvio, mas, assim: "Eu sei que tem uma agenda pesada e tal, mas eu gostaria de um tempo, de 30 minutos pra gente conversar, aí, até pensei de repente, o que você acha, de repente, almoçarmos juntos? É que eu quero ter a oportunidade de conversar melhor, assim, com mais dedicação", sabe.
Aham. Eh, interessante. Aham. É, não, interessante essas ideias, realmente, talvez até ,trazer para o para o lado um pouco mais informal, né, traga um pouco mais de de vivacidade ali pro feedback, né, de realmente, ele, eh, até humanizar, né, esse feedback, assim, de falar com uma forma mais sincera, né, e não estando ali no no ambiente corporativo, talvez, ele sinta um pouco mais confortável, né, de falar.
Isso. Isso. É, é eu não conheço ele, mas pelo que você está dizendo, não sei qual é a prática que ele tem, mas é uma alternativa que tu pode propor. Pode propor, também, por exemplo, se é uma pessoa com agenda muito cheia, de um dia, dizer assim: "Olha, não poderia antes começar expediente, então, ter 30, 35 minutos? Eu gostaria muito de conversar contigo, a respeito da minha carreira, a respeito, aqui, do trabalho.". Pra quando tu falar, "é muito importante para mim", tu vai acender uma luzinha nele, na mente dele, ele vai dizer: "Opa, preciso parar e dar atenção pro meu funcionário.". Tu entendeu? Então, assim
Aham. É, essas palavras, eu acho que são importantes de mencionar mesmo, né.
eh, tu tem que dar o grau de importância real, né. "Ah, eu queria falar contigo.", todo mundo quer, um cara que está com a agenda cheia, tu é só mais um querendo falar e não sabe nem do que que é. Mas, tu tem que chegar: "Olha, com licença, eu gostaria muito de marcar um horário contigo. Gostaria de ter aí uns 30, 35 minutos, é importante pra mim.", sabe, e, aí, por isso, tu tem que te preparar também pra esse dia, seja no início do dia, seja no almoço, não importa. É. Isso. O que tu está esperando, expectativa, aí tu tem que trazer. O que que tu espera dessa conversa, quais são os pontos que tu quer abordar, caso ele te pergunte: "O que que tu gostaria? Tu está gostando? Tu quer ficar aqui? hã hã, o que que tu espera de mim?". Porque ele pode fazer, já que tu marcou então, tu tem que pensar nessas coisas. Mas tem que pensar, principalmente, no que tu quer dizer, qual o teu recado? Entendeu? Qual o teu recado? "Olha, sobre a minha avaliação, se eu estou indo bem, se eu tenho perspectiva de crescimento aqui dentro? Como é que tu está me vendo?", sabe essas coisas são mega importantes de ser falada.
É, exato. É. Exato, exato. Sim. É, porque, aí, é a oportunidade que está criando, né, até, né. Uhum. Sim. Entendi. Sim. Aham, aham. É. Sim, sim, é.